Hem, donc ça s'est plutôt bien passé. Ça va ça va, j'ai j'étais hyper stressée, mais bon, on m'a quand même tout de suite mise en confiance. On m'a expliqué, heu, comment ça se passait, et cetera. Puis, je savais qu'en fait, les premières semaines, j'avais beaucoup de, hem, j'allais dire d'ateliers, de de connaissances, de formations et tout, tu vois? J'étais pas juste posée là, au milieu de 400 employés et heu et heu: «Vas-y, fait ton taf, heu, débrouille toi», tu vois? Non, non, heu
Ouais. OK. Ouais. Ouais, on t'a pas lâchée dans le grand bain comme ça directement. On t'a quand même proposé des formations et tout, donc heu, ouais, c'était quand même assez s ouais, c'était assez sécurisant, du coup, heu, au début?
Non non non. On m'a pris la main. Donc heu ouais, quand même et hem, et non, ça s'est quand même, hem Si je me suis bien sentie au début? <inhales>
Ouais. Et tu t'es bien sentie là? Ouais, au début, ouais. Est-ce que ça allait? Tu do tu t'es dit: «Ouais, en fait, ça va. Heu, je me je m'i j'imaginais quelque chose de de de plus stressant, de pire" et en fait, ça s'est bien déroulé, tu sais?
Heu, oui, mais hem, j'avais tellement de nouvelles choses à apprendre, j'avais tellement de nouveaux process, heu, puis c'était la 1ere fois, en fait, que je travaillais dans une aussi grosse boîte, aussi importante, avec des gros clients, comme je te disais, que j'ai quand même mis, heu, pas mal de temps avant de me sentir complètement à l'aise dans mon dans mon job, en fait, dans mon métier, dans mes tâches. <sucks teeth> Ouf.
Mmh. OK. Ouais, à peu près combien de temps, heu? Tu t'es ad tu as pris combien de temps pour te sentir vraiment à ta place, on va dire?
6 mois.
6 mois? OK.